Pues, ahora sí que cultivando un poquito más en esta área de la salud, y empecé a entenderme un poquito más, sobre todo mi cuerpo, y y aprendí muchas cosas que dije: "No sabía", y no estoy diciendo que todo el tiempo estuve mal y, la verdad, me considero una persona que nunca tuve problemas de trauma con con comida, pero entendí que, pues, sí hay muchas personas que lo tienen y con toda razón, ¿no? O sea, digo, tomando en cuenta otros otros temas de salud mental. Pero bueno, el punto es que a partir de ahí dije: "Ay, o sea, qué importante es saber comer, y saber qué alimento me ayuda a mi cuerpo para estar sentir bien, o sea, sentirme bien", porque muchas veces, digo, lo comparaba de ya cuando estaba estudiando la carrera a antes, de que si tenía muchísima hambre, lo primero que hacía era bajar a la cocina y agarraba una bolsa de papas, y me la preparaba con, ya sabes, limón y salsas, y me podía acabar una bolsa de papas.
Qué bien. Ajá, okey, e e era e era e era como que sentías es e ese, ¿cómo se llama? E e ese ese ya e esa necesidad en tu cuerpo, y lo que pensabas era decías: "Voy a bajar y me voy a preparar algo a mi gusto y lo voy a disfrutar al al máximo", ¿no? Este
Sí, o sea, lo disfrutaba, obviamente, ¿a que quién le dice que no? Yo disfrutaba mis papitas.
claro que lo disfrutabas, pero pero de alguna manera de alguna manera tú ya tú tú sentías tú ya estabas como consciente de que no era lo mejor para ti, no era lo más adecuado.
Justo. Sí, sí, sí, o sea, como que. Y y, bueno, sentía eso que no era lo adecuado, porque s casi siempre al final de que me acababa casi creo que me atragantaba un un bowl completo de papas, pues, no me sentía bien, ¿no? Me sentía medio culpable de que, a ver, yo sé que no, o sea, no tengo un problema con mi peso, pero, pues, no sé, como que innecesario que me haya comido toda una bolsa de papas.
Okey. Pero te te generaba, te o sea, podrías decir que te generaba como cierta culpa.
Sí, justo. Entonces, como que decía: "Ay, no, ¿por qué hacía esto?" Entonces, a partir de ahí, como que de esas cositas, y ya posteriormente que que empecé a estudiar la carrera, dije: "Pues sí, o sea, uno no sabe de esto, a o sea, y solamente come porque quiere comer". Entonces como que no no tienes esta no sé si decir educación, pero n como que no sabes distinguir entre, es hambre, es ansiedad, es sed, y lo primero que haces es, pum, pues, comida. Y lo primero que se te antoja, o sea, tu mismo cuerpo te dice: "Pues, algo dulce, ¿no?". Como que auto automáticamente te viene a la cabeza como algo dulce. Como que, ah, empiezas a comer cosas así a lo loco. Pero
Sí, sí, sí, claro, sí tienes sentido. Sí. Sí, claro, e entonces, ba básicamente, como ese conocimiento que que adquiriste a través de tu profesión, lo que provocó es que te hizo más consciente, y, de esa manera de esa manera pudiste como gestionar, y decir: "¿Sabes qué? Ya no te vas a dejar llevar únicamente por el impulso del momento, sino vas a vas a tomar decisiones de manera más consciente, más pensada".
Justo.

Exacto. Y luego también siento que vivía con el enemigo, por decirlo de alguna forma, porque mis papás eran los más antojados del mundo, y siempre tenían, eh, una panera pero de pan dulce, o sea, de conchas, donas, eh, todo el pan mexicano que te puedes imaginar metido en una cajita. Entonces, era la ta
Ah, okey. Ah. Okey. O o sea que di directamente tú dirías, el el el entorno donde estabas y las personas con las que estaban tenía, pues, directamente, eh, influían tus decisiones, pues, también al alimentarte.
Sí, o sea, pues, si estaba eso a la mano y supertentativo, pues, obviamente agarraba 1 panecito antes de agarrar otra cosa. Pero a partir de que, pues, ya aprendí un poco más con la carrera, pues sí les dije a mis papás de que: "Oigan, obviamente respeto lo que ustedes comen, pero, pues, también hay que cuidarnos porque, pues, están", yo ya yo les daba la explicación de, pues, la salud, es el colesterol y los demás. Entonces, como que también les ayudé un poquito a cambiar el chip de que, bueno, sí, o sea, vamos a tratar de ser poquito más saludables, y ya siempre les tenía también, pues, cositas para ellos más más, pues, enriquecedoras, ¿no? No solamente pan. Entonces, también les ayudó porque no bajaban automáticamente a comerse el pan, por decirlo, y, pues, ya mejor agarraban o unos cacahuates, o agarraban la manzana. Entonces, también como que vi cambio en ellos y ya, también, sí sentí que sem sentían mejor, de que mi papá decía de repente de: "Ay, mira, ya me quedan otra vez estos pantalones", ¿sabes? Entonces, como que a la larga hubo resultados.
Claro. Sí. Ah, qué bien. Oye, e e entonces, di digo, e eso está genial eso está genial, de de que dices, básicamente, pudiste también, de cierto modo, el ayudar a tu famili a tus papás a a mejorar sus hábitos.
Sí.